Oh ya? Justru lokal ya, bukan western lagi nih, temanya bukan barat lagi ya?
Nak ke Iya. Mungkin itu balik lagi ke selera musik kali ya?
Oke. Iya iya iya, ceritain deh gimana tuh, eee, apa, band lokal yang menarik buatmu heeh, yang akhirnya kamu, eee, "selera gue nih" gitu.
Karena Karena Eee Mmm. Ini sebenarnya, eee, dari rekomendasi teman sih kayak, "Eh cobain deh dengar lagu ini," gitu. Pas aku dengerin, "Ini band Indonesia?", "Iya," katanya. Lagunya enak juga, menurut aku kan. Terus dia bilang, eee, "Ini penyanyinya tuh, kalau nggak salah dia tuh namanya Nadin Amizah."
Mhm mhm. Mhm. Mmm, mhm. Oh, iya iya iya, oke.
Ah, lagunya tuh enak. Nah semenjak dari aku dengerin lagu Nadin Amizah ini, eee, aku jadi jadi penasaran tentang lagu-lagu indie, kan dia masuk ke indie kan ya, tanpa tanpa label gitu kan, buat ngerilis si musiknya. Nah jadi aku penasaran sama musik-musik indie ini, lalu aku nyari ke, eee, band-band atau enggak alternatif penyanyi-penyanyi lain, yang ada di Indonesia. Ternyata ada banyak banget band-band indie, yang lagunya enak-enak. Entah itu lagunya dari bahasa Inggris, atau dari bahasa Indonesia sendiri, itu enak-enak yang aku dengerin untuk sekarang ya. Jadi, sekarang kecenderungan aku untuk ngedengerin lagu-lagu indie ini, untuk sekarang.
Iya. Mhm. Mhm mhm. Mhm. Mhm mhm. Mhm. Mmm mmm, mhm. Mmm. Mmm. Mhm mhm. Mmm, oke.

Berubahnya karena memang tuntutan bandmu itu, atau, eee, si vokalis, e kecenderungan siapa nih, awalnya berubah nih?
Kayaknya lebih kecenderungan apa yang di mau nyanyiin sama si vokalis dan gimana mood-nya si vokalis sih. Jadi aku sebagai gitaris, gem apa ya, aku tuh lebih kayak, ngikutin maunya dia aja gitu.
Oh, oke, dan itu akhirnya, eee, terus akhirnya jadi genre musikmu gitu? Itu jadi selera musikmu yang baru, yang kamu nikmati juga, atau gimana setelah perubahan itu?
I eee Untuk untuk sementara, iya cukup nikmatin karena waktu itu juga kan aku mainnya juga selalu berdua dan setiap kali ada acara ataupun iya berdua, duet kita berdua.
Oh, berdua kalian? Oh, kalian berdua, aku kira band, gitu. Oh, oke oke oke. Wah, seru banget.
Nah, setiap kali ada acara ataupun nongkrong itu kita berdua selalu yang, eee, jadi pengisi lagunya, gitu loh.
Mmm.
Nah, eee, heeh, pada saat itu nggak lama, m eee, singkat cerita pas, apa ya namanya, selesai kuliah itu kan, itu selesai juga perjalanan perjalanan kisah asmaranya selesai juga, dan perjalanan musiknya pun selesai.
Oke, mhm mhm. Mhm? Mhm, 4 tahun terbaik heeh. Kisahmu sama vokalis itu, <chuckles> sama si cewek itu, sik se selesai juga. Oh, gitu. Mhm, terus? Iya.
Iya, betul. Heeh. Nah, dari situ juga, m mulai berubah lagi tuh si, apa namanya, genre musik yang aku dengerin juga tuh.
Apalagi? Oh, apa tuh? Berarti yang setelah kamu lulus apa, eee, setelah romance, eee, pop romance ya? Heeh, lebih kemana genre musik selera musikmu lebih ke mana?
Hmm, iyap.